Je viens vers toi aujourd'hui car j'ai des mini problèmes de de sommeil et heu, c'est vrai que quand je me réveille le le matin et heu, bah, durant toute la journée, finalement, heu, j'ai vachement besoin de soit faire une sieste, soit dormir énormément et j'arrive pas à trouver un rythme qui me convienne vraiment et heu, du coup, beh, plus travailler, parce que c'est c'est ça quand même, heu, l'objectif, vu que je suis auto-entrepreneur, heu et que je gère mon mon timing, heu, comme je je le sens. Donc, heu, c'est vrai que j'aimerais bien avoir, heu, un petit peu ton avis là-dessus et savoir, heu, bah, comment je pourrais optimiser, heu, tout ça?
OK, bah, écoute, heu, je suis ravie de pouvoir t'aider si je peux. Heu, au niveau de ton sommeil, justement tu as besoin de combien d'heures de sommeil, pour vair vraiment sentir que tu as un sommeil réparateur?
Et bien pour sentir un sommeil réparateur, je dirais que j'ai besoin de de, sûr, 8 heures de de de vraiment sûr. Je peux pas vraiment je peux pas du tout moins et heu, dans l'idéal 9. Mais 9 ja j'hésite à dire si ça peut être un petit peu trop. Mais je pense pas, je pense que c'est vraiment le juste milieu 8 heures 30, 9 heures.
OK. Bah, écoute, effectivement 8-9 heures, ça me paraît bien et du coup, à quelle heure tu te couches et à quelle heure tu te lèves en moyenne, heu, pendant la semaine?
Et bien, là étant tout le souci! C'est que, tout est un petit peu, heu, aléatoire, enfin, non, on je suis entre gros guillemets, «réglé», s sauf que je ne suis pas réglé dans, mmh, dans le bon sens, c'est-à-dire que je me couche, heu, ouais, entre 12:00 et 02:00, disons et heu, puis après je vais me réveiller, ouais, entre, heu, 8 et 10:00 quoi. Quelque chose comme ça, et parfois même 11:00, heu, quand, parfois ça arrive aussi.
D'accord. OK. Effectivement, heu, bah, tu sens que, tu as une baisse d'énergie, que tu es pas en forme, que tu es fatigué, que tu as besoin justement de faire une sieste pendant la journée.
C'est ça, exactement! En général, heu, beh, j je sais pas trop pourquoi, parce qu'en soit je dors mes 8-9 heures par, heu, par nuit et mes journées, heu, hors, heu, je veux dire quand quand je suis dehors pour travailler ou quoi heu, bah, là OK. Mais c'est vrai, que quand je suis à la maison en soi, normalement je j'ai l'énergie nécessaire pour tenir 1 journée complète par exemple de de travail et c'est vrai que j'ai toujours besoin, imaginons dans une journée classique, de faire, heu, je sais pas, aller, heu, 10.00-14:00 de travail et puis après, heu, je fais une sieste à 14:00 et puis après je reprends, ouais, pendant 1 ou 2 heures et finalement j'aimerais bien optimiser tout ça et travailler beaucoup plus et par exemple faire des journées, ouais, de de 8-10 heures, parce que c'est c'est le minimum quand même, heu, je pense, quand on est auto-entrepreneur, de beaucoup travailler.
Oui, oui, oui, je comprends, effectivement et et c'est vrai que ce manque de sommeil, c'est pas forcément le nombre d'heures, finalement, qui fait que tu as un sommeil de qualité. Mais c'est vrai que c'est les horaires de de de sommeil et et les les spécialistes conseillent, en fait, heu, de de dormir avant 00:00 parce qu'en fait, le corps se régénère, les organes vitaux se régénèrent, heu, notamment vers, heu, 03:00 du matin et et là, heu, il faut être dans un sommeil profond, heu, pour pouvoir, heu, justement permettre au corps de de se régénérer, de se réparer, aux cellules vraiment d'être optimisées. Et c'est vrai que le fait que tu décales ton sommeil à 02:00, je pense que c'est peut-être ça, qui fait que ton sommeil n'est s n'est pas aussi réparateur et en plus, si tu fais des siestes de 1 à 2 heures dans l'après-midi, ça aussi, ça perturbe un petit peu ton corps. Heu, selon les spécialistes, toujours hein, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vrai que les micro-siestes de 20 à 30 minutes seraient bénéfiques. Mais au-delà, en fait, ça ça casse un petit peu le corps. Ça fatigue plus que ça ne répare et et permet de récupérer et et du coup, je voulais savoir justement si tu étais, toi, heu, enfin, est-ce que tu as déjà essayé de te coucher avant 00:00 ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux vraiment pas faire?
Mmh, OK. Mmh, OK. Mmh, OK. Si, carrément, je je peux le faire. En tout cas, 23:00, ça me semble jouable pour moi. Après 22:00 et 21:00, bon, heu, j'en j'en parle pas parce que c'est vrai que, heu, ben, j'ai beaucoup de choses à faire le le soir donc, heu, donc ouais, 23:00, 00:00 maximum, ça me semble jouable, après, heu, un petit plan pour y aller petit à petit. Et c'est vrai que j'étais pas du tout au courant sur, heu, ce point de vue-là qu'apparemment à 03:00 le le corps se régénèrerait heu plus amplement. Donc, heu, c'est c'est vrai que c'est une bonne info à à connaître et heu, maintenant, ouais, c'est vrai que pour les siestes, beh, je sais pas trop, heu, c'est vraiment bénéfique parce qu'en fait pour, heu, te faire une petite rétrospective, heu, c'est que mon corps a énormément besoin de repos, suite, heu, à un accident survenu, il y a plusieurs mois et heu, et du coup, en fait, j'arrive jamais à savoir s'il a besoin d'un juste d'un meilleur sommeil ou alors s'il a vraiment besoin de repos, style grosse sieste. Je je sais jamais vraiment ce qu'il a besoin, lui, heu, donc, heu, c'est vrai que je sais pas trop où donner de la tête et ouais, les s les siestes de 20-30 minutes, c c je je peux, je pourrais mais c'est vrai que ça me parait, heu, «faible», entre gros guillemets, pour, heu, par rapport à à tout ce qu'il y a à récupérer derrière.
Tout à fait, je comprends effectivement que ça puisse paraître court. Après je je pense aussi que ce besoin de sieste est lié au fait que tu te couches à à 02.00 du matin. Et si éventuellement tu arrivais à te coucher 23:00-23:30, c'est très bien, hein. Même jusqu'à 00:00, je pense, voilà que tu as une petite marge, heu, qui te permet aussi, bah, de profiter de ta soirée, de faire un petit peu ce que tu as à faire et de de te détendre tout simplement et de préparer ton sommeil. Et et pour le coup, ça ça permettrait peut-être à ton corps de moins, heu, te demander des des petites siestes durant la journée. Ça vaut le coup d'essayer, si tu peux tester justement 1 semaine, si tu te couches vers 23:00-23:30, 00:00 max, est-ce que justement, tu as ce besoin de sieste ou pas? Heu, en fonction justement de de ton corps après, hein, il faut s'adapter aussi à à chacun et et pas avoir des règles comme ça trop strictes, heu, qui ne correspondraient pas à tous.
Mmh, OK. D'accord. D'accord. OK. Ouais, ben, oui carrément, ça ça prend sens maintenant que tu tu le dis, et heu, c'est vrai que je pourrais réduire petit à petit, qu'est-ce que tu me conseilles, de réduire, heu, je sais pas de, mmh, 15 minutes en 15 minutes, 30 minutes en 30 minutes, heu, pour revenir à quelque chose d'à peu près normal? Ou, heu, vraiment faire, heu, enfin essayer de forcer le corps et d'y aller, heu, d'un coup d'un seul, heu, et se réhabituer?
Non, je pense, oui, je pense p qu'il faut pas forcer justement et plutôt y aller en douceur en fonction de tes besoins et et et j'imagine par exemple que les siestes quand tu les fais, c'est plutôt après le repas, c'est ça?
Exactement, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est juste après le repas.
Donc effectivement, en général quand le corps a a mangé, il a besoin d'un temps aussi de digestion qui lui prend beaucoup d'énergie et et cette énergie effectivement, bah, e elle est plutôt, heu, concentrée sur la digestion et pas sur le travail et et d'autres choses. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, de faire une sieste après le repas, heu, je crois qu'il y a même des études qui ont été faites qui disaient que l'espérance de vie était, heu, augmentée, heu, avec des des petites siestes après le repas. Donc ça, c'est quelque chose effectivement que tu tu peux garder comme habitude, mais effectivement essayer de réduire petit à petit, passer de 2 heures à 1 heure, heu, de 1 heure à une 1/2 heure, mais vraiment progressivement sans, heu, te faire violence et et sans brusquer ton corps pour qu'il puisse aussi s'adapter.
Oui. D'accord, OK. D'accord, OK. Beh, je j'étais pas du tout au courant pour pour tout ça mais si si tu me dis effectivement, que c'est vraiment la meilleure option et que et que, ouais, je pourrais optimiser, heu, bah, surtout mon énergie et pouvoir travailler plus à l'issue de de ce sommeil-là, et de ces siestes plus courtes, heu, ouais pourquoi pas? Je je vais m'établir un petit plan d'action, où, heu, bah, tous tous les soirs je vais essayer de me coucher un petit peu un petit peu moins tard, quand même. Et puis après, bah, normalement, ça devrait rentrer, heu, ça devrait rentrer dans l'ordre. Et puis c'est vrai, qu'après, heu, niveau niveau distractions, beh, concrètement, c'est c'est les distractions qui qui mènent, heu, à des à des couchers tard, parce que con concrètement, je travaille jusqu'à, imaginons, 23:00, ouais, 00:00. Maintenant le but, ça serait de réussir à réduire, ou arrêter les distractions, heu, avant l'heure, heu, de de sommeil, concrètement.
Tout à fait, et en même temps, je pense que si, heu, tu arrives à travailler plus en journée, heu, tu n'auras pas besoin de travailler aussi tard, aussi le soir. Aujourd'hui, si tu travailles jusqu'à 23:00, c'est aussi parce que tes journées sont un peu décalées. Tu commences un petit peu plus tard, tu travailles après, heu, la sieste et et du coup, tu as moins de temps de travail en journée, et il me semble que c'est ce que tu voulais, heu, tu tu tu voulais savoir comment justement optimiser ton temps de travail en journée et profiter de tes soirées, tout en ayant aussi des bonnes nuits de sommeil réparatrices.
Oui. C'est vrai. C'est ça, exactement, exactement, beh écoute, heu, ça ça me semble, heu, plus que plus qu'honnête, comme, hem, proposition, et heu, et beh, je vais établir ça, et puis surtout essayer, ouais, de de stopper après, heu, après le travail, je veux dire, heu, toutes les distractions. À partir de 22:00-23:00, c'est vrai que, bah, tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, Instagram, heu, bah, c'est c'est une addiction, hein, comme une autre, hein, qui qui vient empêcher, heu, le sommeil je pense. Donc, heu, ce serait bien de de réussir, ouais de à arrêter ça, ou, mmh, <clicks tongue> ou le ou le réduire, du moins.
Exactement, c'est vrai que les écrans, heu, tout ce qui est, heu, scrolling, heu, téléphone, écran bleu, ça, hem, ça ça ne permet pas, en tout cas, de de s'endormir facilement. Heu, au contraire, ça excite un petit peu le cerveau et pour le coup, ça aussi, ça retarde l'endormissement, donc, si tu peux effectivement, le faire, heu, a a avant d'aller te coucher, en fait, je te conseillerais plutôt une activité comme la lecture, heu, comme la méditation, la respiration. Pour permettre en fait, à ton corps de préparer un bon sommeil et de pas être dans un état d'excitation où il faut redescendre, heu, parce que, justement, heu, on a envoyé des informations au cerveau, qu'il fallait qu'il soit, heu, éveillé et et et plutôt des des, hem, des petites, heu, voilà, heu, séances peut-être, heu, de d'endormissement en tout cas naturel, heu, qui sont favorisées par, heu, la méditation, la respiration ou la lecture.
Mmh OK. Mmh OK. Mmh OK. D'accord, OK, et bien, tu me soulèves un point qui qui me fait plaisir, parce que ça fait très longtemps que j'hésite justement à, hem, essayer tout ce qui est méditation. Maintenant, heu, c'est vrai que je sais pas du tout où trouver les bonnes ressources et cetera. Est-ce que tu aurais des conseils sur, hem, où est-ce que je pourrais trouver et me mettre à la méditation, assez, heu, simplement pour quelqu'un qui qui débute?
Bah, écoute, sur, heu, le téléphone, tu peux télécharger des applications gratuites et tu as aussi YouTube, heu, qui peut te permettre, heu, d'avoir des des séances de méditation, heu tout à fait, en ligne.
D'accord. OK, tout simplement. D'accord, OK, et bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils, hein, je je vais appliquer ça petit à petit, et heu, puis on va voir, heu, ce que ça va donner mais normalement, j'espère que, bah, d'ici 1 ou 2 semaines, heu, bah, ça commence à sera ça commencera à s'améliorer, heu, de de mon côté, mais mais bon, j'en j'en doute pas trop j'en doute pas trop, j'espère.
Oui, moi aussi, je pense qu'effectivement ça ça va être, heu, bah, justement, toutes ces petites astuces qui vont te permettre de retrouver un sommeil récupérateur. En tout cas, je te le souhaite.
Beh, merci beaucoup.